देखिए, मैं अपनी दोस्ती को लेके ना बहुत ज़्यादा परेशान रहता हूँ, मतलब आप ये मान लो कि मैं अपने दोस्तों के लिए कुछ कितना भी क्यों ना कुछ कर दूँ। लेकिन वो कुछ ना कुछ ऐसी समस्याएँ उत्पन्न कर देते हैं, जिसकी वजह से वो ऐसा मुझे एहसास दिलाते हैं कि उन्होंने मै मतलब मैंने उनके लिए कभी कुछ किया ही नहीं है। वैसे सच बताऊँ तो मतलब जो भी उनकी समस्याएँ होती हैं, मैं हमेशा सोचता हूँ कि उसे मैं ठीक कर दूँ, चाहे उन्हें पैसों की ज़रुरत हो या कहीं किसी मदद की ज़रूरत हो, लेकिन तब भी वो मेरे बारे में हमेशा ऐसा सोचते हैं कि बस एक होता है कि अ, बस नॉर्मल सा कोई दोस्त हो और मतलब उस तरह की दोस्ती नहीं समझते जैसे असल में होनी चाहिए। बल्कि मैंने मतलब हर जगह में उनकी मदद करता हूँ, आप ये मान लीजिए की अ, जैसे मैंने कोई काम शुरू किया तो सबसे पहले मैं उन्हें याद करता हूँ कि आप भी मेरे साथ जुड़े और आप इस काम को कर सकतें हैं और इसके अलावा जैसे सुबह-सुबह अ, जिम वगैरह भी हम जाते हैं, तो वहाँ भी मतलब उनकी हर तरह से मैं सहायता करता हूँ। चाहे उनकी फीस देनी हो मैं तब भी मदद कर देता हूँ, जैसे कुछ दोस्त ऐसे है जो काम नहीं करते हैं तो ऐसे में उनकी मदद कर देता हूँ। और जो भी इसमें हम खाते-पीते हैं जिम में जितना भी खाने-पीने का सामान आता है, ज़्यादातर सब कुछ मेरे ही पैसों का रहता है मैं उनसे नहीं लेता, तब भी वो एहसास नहीं हो पाता कि सच में वो मेरे दोस्त हैं। मतलब जितना भी उनके लिए कर दो वो मतलब हमेशा सोचते हैं कि काम हो जाने के बाद मैं इससे दूर हो जाऊँ, तो ऐसे में मैं इस चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। मतलब मैं कभी-कभी सोच के हैरान हो जाता हूँ कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? तो आपसे मैं थोड़ा इसके बारे में मदद माँगना चाहता हूँ कि आखिर मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं इसे सुधार सकूँ?
हुँ, हुँ। हुँ। जी। हुँ। हुँ। हुँ। जी देखिए पहले तो आप बिल्कुल भी इस मामले में परेशान ना हों क्योंकि अक्सर दोस्ती के चलते कई बार ये समस्याएँ हम सभी के साथ आती हैं और इस तनाव में अक्सर हम लोग कई हम काफ़ी लोग इस अ, अपने आपको ग्रसित पाते हैं क्योंकि दोस्तों के साथ रिश्ता होता ही ऐसा है कि कई बार सीमा का ध्यान नहीं रहता कि कहाँ तक सीमा बनाई जाए। और कई बार दोस्ती होती ही कई बार होता है ना, मौज़-मस्ती के लिए आपने अपना सब कुछ पूरी तरह से लगा दिया और अगर दूसरा नहीं समझे तो उम, ऐसा अफ़सोस या तनाव सा होता है पर इसके रास्ते भी हम निकालेंगे, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। अ, पर थोड़ा-सा मैं इस बारे में आपसे कुछ और चीज़ें जानना चाहती थी। जैसे आपने कहा कि आप बहुत कुछ करते हैं, मैं समझ भी पा रही हूँ आपने जो भी उदाहरण दिए कि आप दोस्तों के लिए बहुत खुले दिल से काफ़ी चीज़ें करते हैं, पर आपको उनका अ, उस हिसाब से उम, जवाब या उनका वैसी प्रतिक्रिया नहीं मिलती। तो क्या आप मुझे अभी हाल-फ़िलहाल में कोई ऐसा उदाहरण दे सकते हैं जब आपने किसी एक दोस्त के लिए ऐसी ही कोई कोशिश की हो और उनकी तब क्या प्रतिक्रिया थी? उस वक़्त उन्होंने कैसा महसूस किया जब आपने कुछ अलग से, आगे से हटकर या कुछ जिसे कहते हैं ना उम, अ, ख़ास उनके लिए कोई अगर कोशिश की हो तो, क्या आप बताएँगे?
जी। जी। जी, बिल्कुल। देखिए, क्या हुआ था, अभी हाल की बात है करीब 2-3 दिन पहले, मेरे दो ऐसे दोस्त थे, मतलब मैं उन्हें काफ़ी अ, चाहता हूँ कि हाँ, मेरे साथ रहें। जैसे होता है ना कुछ लोग के साथ में रहते हैं, बड़ी खुशी मिलती है, अच्छा लगता है, तो ऐसे में वो भी मतलब काफ़ी मुझे पसंद था उनके साथ में रहना। लेकिन और जब 2 दिन पहले की बात है, उन्होंने मेरे से कुछ पैसे माँगे थे। और वो अमाउंट मैंने देने से पहले मैं जो पैसा था देने से पहले एक बार भी नहीं सोचा, मैंने उनको वो पैसे दे दिए। लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए ना, उन लोगों ने जैसे ही उनको पैसे मिले, वो फिर पहले की तरह ही बर्ताव करने लगे। और जब पैसा देने की बारी आई, तो उन्होंने सीधा मना कर दिया। मतलब जैसे उन्होंने कहा था कि, "हाँ, मैं तुम्हे 24 घंटे के बाद पैसे दे दूँगा, मतलब मुझे इतने समय के लिए चाहिए।" लेकिन अब जब मैंने मैसेज किया, तो ना वो अ, उसका जवाब देते हैं, ना ही कुछ उसके बारे में प्रतिक्रिया देते हैं कि आखिर अ, क्या दिक्कत है, वो क्यों नहीं देना चाहते। और जैसे वो पहले मेरे से बर्ताव करते थे, फिर से वैसे ही बर्ताव करने लगे।
जी। हुँ। हम्म।
जी।
हम्म। जी, मैं बिल्कुल समझ पा रही हूँ। शायद जब उन्हें पैसे मिले, तब उनकी प्रतिक्रिया शायद अ, अच्छी रही होगी और उसके बाद उन्होंने शायद मुँह फेर लिया या पैसे माँगने पर उन्होंने अ, ढँग से जवाब नहीं दिया, या स मैं समझ पा रही हूँ, ऐसी भी स्थितियाँ कई बार हो जाती हैं। तो ये तो आपने जैसे हाल की ही बात बताई। क्या कभी पहले भी ऐसा हुआ है कि किसी भी वजह से किसी और आपके बहुत ख़ास दोस्त से आपकी दूरी बढ़ गई हो, और उस दूरी के पीछे क्या कारण था, क्या आप मुझे सोच के बता सकते हैं?
बिल्कुल। देखिए, ऐसे ही एक मेरे और ख़ास दोस्त थे, आप ये मान लो कि मतलब अगर वो शाम को अ, 2 बजे भी कॉल कर दें, मैं तब भी उनके लिए खड़ा रहता था। कई बार ऐसा हुआ है कि अ, अभी करीब 1 डेढ़ महीने पहले, उन्होंने रात को मुझे करीब 3, साढ़े 3 बजे के आसपास में फ़ोन किया। कहा कि, "भाई, मैं यहाँ पे थोड़ा फँसा हुआ हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्या तुम इस समय मेरी आके मदद कर सकते हो?" जैसे जहाँ पे वो थे, वहाँ से उन्हें घर लाने के लिए, और उन्हें कुछ अ, सामान की ज़रूरत थी, जैसे वो थोड़ा दूसरे काम के व्यक्ति हैं, मतलब अ, जो आम इंसान होता है उससे थोड़े अलग हैं, मतलब काम के मामले में। तो ऐसे में उन्हें कई सारी चीज़ों की ज़रूरत थी जो उन्हें वहाँ पे तुरंत नहीं मिल सकता था। तो ऐसे में वो चीज़ें मैंने मतलब वो चीज़ें मैं लेके उनके पास पहुँचा, मतलब कुछ फ़ोन थे और कुछ दूसरे सामान थे फ़ोन से जुड़े हुए, जो एक तरह से किसी से जुड़ने के लिए काम आता है। तो ऐसे मैं ये सब चीज़े लेके पास रात में पहुँचा, और जब मैंने वो उन्हें वो सामान दिया, उस समय वो काफ़ी खुश हुए। लेकिन असल में बताऊँ, जब कुछ समय बाद मुझे उनसे ज़रूरत पड़ी और जब वो वहाँ से वापस आए, एक बार भी उन्होंने उसको कुछ जवाब नहीं दिया। जैसे होता है ना कि इंसान अ, जब अपना काम हो जाए सामने वाले को भूल जाए, तो सब उन्होंने बिल्कुल वैसे ही किया। मतलब ऐसा मुझे साइड कर दिया, लग रहा है कभी जानते ही नहीं थे। बल्कि जब रात को साढ़े 3 बजे ज़रूरत पड़ी, तो दिल्ली में मैं उनके पास खुद गया हूँ, वो सामान देके आया हूँ, लेकिन एक बार भी उन्हें कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता।
अच्छा। हुँ। जी। हुँ। जी। हुँ। हुँ। जी, मैं बिल्कुल समझ पा रही हूँ और इन दोनों उदाहरणों से मुझे ये समझ में आ रहा है कि शायद जब आपको ज़रूरत पड़ी, तो उस वक़्त दोस्तों ने मुँह फेर लिया या आपने उनसे वापस पैसे माँगे तो उन लोगों ने इस तरह से बर्ताव किया। अ, मैं समझ पा रहीं हूँ देखिए आपकी उलझन को और आपकी इस उधेड़-बुन को। तो अ, क्या कभी जैसे आपने बताया कि ये इन दोनों मामलों में जैसे जो दूरियाँ बढ़ी हैं, तो क्या ये एकदम से जैसे आपसे जब मा एक तरह से कहना चाहिए क्या काम जब निकल गया तो तुरंत दूरियाँ बढ़ीं? या कुछ ऐसी घटनाएँ हुईं थी जिसके बाद उन्होंने दूरियाँ बढ़ाई? क्या ऐसा कुछ आप याद करके मुझे बता सकतें हैं?
जी। जी। देखिए क्या हुआ कि अ, जैसे ये शुरुआत एकदम से नहीं हुई ये बात आपकी बिल्कुल सही है। क्या हुआ था अ, कुछ समय पहले जब हम साथ में रहते थे जैसे सुबह-सुबह जिम में हम रोज़ मिलते थे और वहाँ पे अपना समय बिताते थे। जैसे वो 1 से डेढ़ घंटा ऐसा रखता रहता था कि हमारी जिंदगी का सबसे ज़बरदस्त दिन मतलब आप ये मान लो इतनी खुशी मिलती थी हमें कि ऐसी खुशी जल्दी इंसान को मिले ना, एक होता ना दोस्तों को देख के रोज़ जो खुशी मिलती है, वैसे ही खुशी मुझे रोज़ मिलती थी। लेकिन एक समय ऐसा आया कि मतलब सब अपने-अपने फ़ायदे को लेके देखने लगे। मतलब 2-3 साल तक सब सही था। लेकिन 3 वीन महीने के आस-पास से जब से दिक्कतें शुरू हुईं पता नहीं क्या लोगों के मन में क्या-क्या आना शुरू हुआ कि वो मतलब थोड़ा मेरे से दूर होने शुरू हो गए। मतलब आज तक ये मुझे समस्या समझ में नहीं आई कि उस पैसे की दिक्कत थी या कोई और दिक्कत थी या उन्होंने मेरे से ज़्यादा पैसे ले लिए इस वजह से ये समस्या उत्पन्न हुई। ये अभी तक मैं समझ नहीं पाया इसलिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ।
हुँ। जी। हुँ। जी, मैं बिल्कुल समझ पा रही हूँ। देखिए, आप बिल्कुल भी इस मामले में परेशान ना हों बस एक छोटी-सी मैं और एक चीज़ जानना चाहती थी कि, जैसे इन सभी चीज़ों को देखकर मैं कुछ चीज़ें तो देखिए समझ पा रही हूँ, पर एक चीज़ है कि जैसे इतनी बार इस तरह की चीज़ें हुई हैं आपके साथ, तो अब आपको दोस्ती को लेकर सबसे बड़ा डर या सबसे बड़ी चिंता आपको किसी भी दोस्त को लेकर क्या है? जैसे इस तरह के अनुभव आपके साथ हुए हैं, तो अब अगर आपके कुछ अच्छे दोस्त हैं, तो आपको उनको लेकर क्या कोई डर सताता है? अगर हाँ, तो वो किस किस्म का है?
देखिए, अब सबसे पहले तो यही डर सताता है कि फिर कोई ऐसा दोस्त मिला या जो ऐसा दोस्त है अभी अ, 1-2 दोस्त हैं, वो भी अगर ऐसे करने लगे तो मतलब कैसे रहूँगा? क्योंकि दोस्तों के बिना जीवन बड़ा अधूरा-अधूरा सा लगता है। यही होते हैं जो मतलब एक तरह से घर वाले भले ही कुछ चीज़ समझे या न समझे, लेकिन ये ज़रूर समझते हैं और उसके बारे में कुछ न कुछ अच्छी राय ज़रूर देते हैं।
हुँ। जी, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि वाक़ई में दोस्तों के बिना तो फिर जीवन है ही क्या। और ख़ासतौर पे उन लोगों के लिए, जिन्हें कि अ, एक तरह से लोगों से मिलना-जुलना और अपनी बातें कहना और सुनना पसंद है, और मैं अंदाज़ा लगा पा रही हूँ कि आप भी शायद कुछ इस ही किस्म के इंसान हैं। तो देखिए, अब इसी से संबंधित अगर हम कुछ अ, उपाय इस अ, चीज़ के लिए सोचें, तो देखिए, सबसे पहले तो ना, आपको किसी भी दोस्त से, चाहे वो अभी जो आपके दोस्त हैं या जिन लोगों ने दूरी बना ली है, जब भी मुझे लगता है, आपको मौका मिले ना, आप शांति से, लेकिन एक साफ संवाद करना, बात-चीत करनी बहुत ज़रूरी है। और एक-दूसरे की, मैं ये भी नहीं कह रही कि सिर्फ़ आपकी अपेक्षा। भई, वो भी आपसे क्या अपेक्षा रखते हैं और आप उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं, इसको एक तरह से हम कह सकते हैं कि ज़रूरी समझौते बहुत ज़रूरी होते हैं, किसी भी रिश्ते में। तो ये तो दोस्ती का रिश्ता है, इसमें तो खुलापन बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें, मुझे लगता है कि बिल्कुल आप लोगों को आपस में तय कर लेनी चाहिए और वो भी ख़ासतौर पे, जब आप किस कभी इस तरह की मदद करें। भई, अगर आप किसी की पैसे को लेकर मदद कर रहे हैं, तो उस वक़्त ये जवाबदेही पहले से अगर हो जाए, तो दूसरे के लिए भी स्पष्टता रहेगी और आप को भी कोई म वो नहीं रहेगा, ग़लतफ़हमी। और देखिए, दूसरी बात ये है कि अ, अपनी सीमाएँ और अपनी प्राथमिकताएँ पहचाननी ना, बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपको लगता है कि कोई दोस्त आपकी सीमाओं के अंदर आ रहा है, तो फिर से वही बात आपको उसको एहसास दिलाने की ज़रूरत है कि भई, दोस्ती यहाँ तक है, पर उसके बाद ये मेरा अपना क्षेत्र है। यहाँ पर मैं किसी का भी दखल नहीं चाहूँगा। तो वो चीज़ें, देखिए, एक समय पे उनको बुरी लग सकती हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि किसी को भी ये सुनना अच्छा लगेगा। लेकिन धीरे-धीरे जब वो आपको जानते हैं, अगर आपके स्वभाव से परिचित हैं, उन्हें पता है कि मुसीबत पड़ने पर आपने मदद भी करनी है, तो वो इन चीज़ों को खुले दिल से अपनाएँगे और हर बार आपके पास किसी भी चीज़ के लिए, जैसे एक होता है ना, फ़ायदा उठाने के लिए नहीं आते रहेंगे। तो होता क्या है कि अगर आप दोनों तरफ से ये प्रयास अगर होंगे, आपने भी अपनी बातें रखीं, उन्होंने भी अपनी बातें रखीं, तो जिसे कहते हैं ना, एक अ, सकारात्मक ऊर्जा का ना एक संतुलन-सा बन जाता है। तब वो नकारात्मकता की भावना नहीं आ पाती कि भई, मैंने इतना किया और इसने जब ज़रूरत पड़ी, तो कुछ नहीं किया। तो मुझे लगता है, देखिए, दोस्ती तो इतना प्यारा रिश्ता है, उसमें तो जितनी, अच्छा है कि जितनी बातें खुलकर हों, ताकि बाद में कोई शंका भी ना रहे और दोस्ती मज़बूत भी रहे। जी, ये मेरा मानना है।
जी। जी। जी। उ, जी। बिल्कुल। देखिए, सच में आपने जो चीज़ें बताई, मुझे काफ़ी समझ में आईं और मैं सच में दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपने मुझे बहुत सहज तरीके से सही रास्ता दिखाया और मेरी मदद की। आपकी बातों से मुझे चीजों को समझने में आसानी हुई। आपने जो मतलब समय दिया मुझे और सहयोग किया, वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आपकी सलाह से मुझे आगे बढ़ने का हौसला मिला, इसके लिए मैं सच में आपका बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। धन्यवाद।
जी, मेरी भी शुभकामनाएँ हैं आपके साथ। धन्यवाद।